Seni kişisel olarak i eee, değiştiren bir hobin var mı?
Evet, aslında var, diyebilirim. Özellikle çocukluk çağlarımdan beri oynadığım ve severek yaptığım basketboldan aslında çok keyif alıyorum. Ve en büyük hobilerim arasında, diyebilirim. Aslında hobiden ziyade birazcık da aslında, böyle, ciddiye de kaydı. Yani bölgesel ligde oynuyorum şu anda.
A, ne güzel. A, anladım. Süper. Peki, eee, kaç yaşında başladın? Yani, ailen mi seni yönlendirdi? Nasıl oldu?
Hı hı. Tabii ki özellikle küçük yaşlarda birazcık aslında ailemin de, hani, spor yapayım, bedensel, eee, asıl o enerjimi atmak için, eee, teşviğiyle beraber 3'üncü sınıfta yaklaşık 7-8 yaşlarında, eee, basketbol oynamaya başladım bir kursa yazılıp. Orada, işte, eee, antrenörlerle beraber, hani, basit şeyler yapıyorduk, hani, basketbolun temellerini öğrendik aslında. Top nasıl sektirilir, eee, arkadaşa nasıl pas pas atılır ya da topla nasıl, eee, s top nasıl sürülür mesela ve ya da turnike nasıl atılır gibi gibi basit şeyleri öğrenirdik aslında. Oradan sonra tabii ki zamanla bilgiler birike birike ben de kendimi geliştirdim.
Ha ha. Tamam. Evet. Hı hı. Evet. Anladım. Peki, başta o zaman biraz daha teorik, yani, hani, eee, temel bilgileri öğrenmişsin. Eee, sonrasında, peki, eee, yani, nasıl, hani, özellikle, hani, basketbolu sevdiğini nasıl anladın? Yani, var mı? Hani, ne bileyim, belki i i ilk maçın mesela çok etkilemiştir seni ya da böyle bir hırslanmışsındır. Herhangi bir şey var mı? Böyle, seni basketbolda devam etmeni sağlayan?
Aynen öyle. Evet. Hı hı. O süreç aslında birazcık, eee, bire benim için karmaşık oldu. Çünkü ben, hani, yaş ilerledikçe başka hobiler de keşfettim hani. Futbol da oynadım. Arkadaşlarım, özellikle Türkiye'de olduğum için hâliyle birazcık aslında futbola yatkın bir ülkeyiz. Ondan dolayı, hani, ben de arkadaşlarım daha çok oynadığı için belli bir dönem futbol oynadım ve basketbol hiç oynamadım. Ondan sonra yine lise çağlarında yine, böyle, basketbola, eee, olan ilgim geri geldi. Tek başıma çıkıp oynayabildim. Bir de sanırım bu dediğim gibi tek başına çıkıp oynayabilmenin de aslında büyük etkisi var. Hani, basketbolu tek başınıza oynayabiliyorsunuz, antrenman yapabiliyorsunuz. Çok da güzel oluyor çünkü pota bir arkadaşınız gibi aslında ama futbol oynarken öyle değil, yani, boş kaleye gol atmak çok da keyifli olmuyor açıkçası gerçekten.
A. Hı hı. Evet. Doğru. Hı hı. A. Hı hı. Doğru. Hı hı. Evet. <chuckles> Doğru, çok mantıklı. Hı hı. Yani o
Ya o süreç aslında beni etkiledi basketbola bağlanma konusunda.
Anladım, yani, aslında mola verdiğin bir dönem bile olmuş ama sonrasında geri dönmeyi kendin istemişsin aslında. Eee, peki, sonrasında nasıl gelişti? Yani, özellikle, hani, eee, şu an mesela zaten profesyonel olduğunu söylemiştin ama, eee, hani, özellikle çocukluktan bu yana var mı, hani, işte, şurada ne bileyim, bir takıma yazıldım ya da bir şey oldu vs. gibi, hani, önemli anlar?
Aynen öyle. Hı hı. Evet. Hı hı. Eee, tabii benim için birazcık aslında serüven yurt dışına geçtikten sonra başladı. Çünkü, eee, Türkiye'deyken biraz daha bu süreç aile desteğinden, eee, m m mahsun bir şekilde ilerledi. Aslında, eee, aile desteği çok fazla, eee, yoktu. Türkiye'de akademik olarak ilerlememi istiyorlardı ve o i sporu biraz aslında klasik Türk aile yapısı da benim ailemde de vardı, hani, "Oğlum sporu hobi olarak yap, akademik olarak ilerle." Eee, tabii o olunca hâliyle bu, eee, özellikle, eee, derneklerin ödenmesi gereken harçları oluyor spor kulüplerinin, eee, onları da ben, eee, lise çağında ha kendim ödeyemeyeceğime göre ve, yani, babamdan, annemden para almam gerekiyor günün sonunda. Ondan dolayı ben de hâliyle onları ödeyemediğim için devam edememiştim o zamanlarda ama yurt dışına geçince biraz daha, hani, kendi paramı kazanmaya başladım, işte, eee, biraz daha kendi hayatımı planlamaya başladım, vakitlerim daha rahat oldu, antrenmanlar olsun, maçlar olsun burada o serüven başladı, diyebilirim.
A! Hı hı. A! Anladım. Hı hı. <chuckles> Evet. Doğru. Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. Anladım. Kaç yıl oldu, peki, yurt dışına geçeli?
Yani, 2 sene oldu neredeyse.
2 sene oldu, anladım. Yani, aslında, emm, şu anda, hani, kaç yıldır oynuyorsun toplamda basketbolu?
Yani, bu kulübe yazılmam, antrenmanlar falan desen bir bir buçuk sene falan.
Hı hı. Hımm, anladım. Profesyonel olarak ama öncesinde Türkiye'deyken tamamen hobi olarak devam ettin o zaman.
Evet, aynen. Aynen öyle. Kesinlikle, kesinlikle.
Yani herhangi bir böyle maçlara vs. çıktığın oluyor muydu yine de, hani, herhangi bir turnuva olsun, başka bir şey olsun yoksa tamamen, emm, keyfi olarak mıydı?
Böyle, ufak ufak turnuvalara çıkmaya çalışıyorduk, hani, sokakta tanıştığımız arkadaşlarımızla. Karma bir ekiple, hani, "Turnuvalara katılalım, biraz kendimizi deneyelim." O stres ortamını aslında çünkü turnuvada oynamakla dışarıda arkadaşlar arasında oynamak arasında çok büyük fark alıyor. Üstünde bambaşka bir stres oluyor ve orada farklı bir şekilde o stresi yönetmen gerekiyor, strateji geliştirmen gerekiyor günün sonunda. O da, eee, o süreci anlamak konusunda bana çok yardımcı olmuştu buraya gelmeden önce.
He he. Tabii. Hı hı. Kesinlikle. Anladım, yani, bir rekabet de söz konusu zaten ki o da seni kazanmaya da teşvik eden bir şey ister istemez. Anladım. Peki, eee, şu anda mesela son bu 2 yılı düşünecek olursak, emm, yani sonuçta artık profesyonel olarak yapıyorsun. Yani sende neleri değiştirdi? Yani şu anda, hani, özellikle, eee, bu şekilde takımla başladığından beri kendinde ne gibi farklılıklar gözlemliyorsun?
Aynen öyle. Evet, hı hı. Özellikle başlarda insan, eee, hâliyle kendi özelliklerini yansıtıyor. Hani, ben çoğu zaman Türkiye'de sokakta oynadığım için böz böyle, sokakta oynadığın zaman biraz da bireysel becerilerinize odaklanıyorsunuz. Çünkü sokakta kimse birbirine pas atmak istemiyor genelde, takım oyunu oynamak istemiyor. Yani "Biraz tekniklerimi de kullanayım, perdeye gelip bi bir beraber oyun kuralım, hani, o perdeden yararlanıp bana pası at sen ya da içeri içeri koş ben sana pası atayım." gibi şeyler, eee, yapamıyorsun çünkü herkes bireysel oynamak istiyor, sayıyı kendisi atmak istiyor. Ama buraya işler işler ciddiye binince bir anda takımda hâliyle ben de oyun stilimi değiştirmek zorunda kaldım. Çünkü ben sok sokakta oynananla burada oynanan bir anda hâliyle bambaşka olacaktı. Eee, o süreç, ııı, bir tık zorlu muydu, yani, çok zorlu değildi. Aslında ben sanırım biraz daha kendim takım oyuncusu olarak niteleyebilirim. Çünkü günün sonunda bunun bir takım sporu olduğunu biliyorum, farkındayım ve, eee, kazanırsan da takımla, kaybedersen de takımla olduğunun bilincindeydim her zaman. O da aslında, eee, bu süreçte benim çok yar yanımda oldu aslında.
Hı hı. Doğru. Evet. <chuckles> He he. Evet. Hımm. Doğru. Ah, çok iyi. Hı hı. Kesinlikle. Anladım. Peki, hani, eee, özellikle stres yönetimin önemli bir parçası aslında bunun. Yani, dediğin gibi. Çünkü, hani, maçlarda da seni etkileyebilen bir şey. Genel anlamda, eee, hani, ııı, takım içinde de etkileyebilen bir durum zaten. Eee, hani, bu anlamda, peki, desteğe ihtiyacın olduğu zamanlar oldu mu yani? Hani, ya da herhangi bir problem yaşadın mı?
Kesinlikle. Hâliyle. Yani, genellikle, özellikle takımla belli bir süre kaynaştıktan sonra artık birbirini desteklemeye başlıyorsun. Koç olsun, takım olsun, kendini kötü his hissettiğinde, bir atışı kaçırdığında ya da hakeme karşı sinirlendiğinde ve, eee, agresifleştiğinde seni sakinleştiren, sana destek olan, eee, senin, eee, kendini iyi hissetmeni sağlayan insanlar. Eee, bu da aslında bu duyguları çok iyi pekiştiriyor ve kontrol etmeni sağlıyor aslına bakarsan. Yani birlikte o birlikte olmak ve o süreci beraber karşılamak, göğüslemek aslında çok da güzel bir hissiyat.
Hı hı. Evet. Hı hı. Anladım. Doğru, yani, aslında düşününce tüm yük sende değil yani. Sonuçta takımla beraber bir şey yapıyorsun. O yüzden o da bir anlamda hafifletmiş aslında bu stresi.
Kesinlikle. Aynen öyle.
Anladım, gayet iyi. Peki, emm, şu anda mesela herhangi bir, yani, kişisel anlamda bir hedefin var mı? Yani, sonuçta takımla devam ediyorsun ama, yani, böyle, kendin, eee, hani, ne bileyim, ileris ileriye dönük bir planın ya da bir hedefin var mı basketbol anlamında?
İii, yani, bir tık geç olduğunu düşünüyorum onun için. Eee, artık biraz daha, böyle, profesyonelle hobi arasında bir yerde git gel yapacağım ve, hani, kendimi iyi hissettiğim sürece devam edeceğim, eee, bu spora. Çünkü zamanında sakatlıklar da yaşadım ve hâliyle o sakatlıklar da beni geriye çekiyor atletizm olarak. Ondan dolayı ona da dikkat et dikkat etmem gerekiyor. Sakatlanmadan sağlıklı bir şekilde, hani, bu sporu yapmak, biraz mentalime de iyi gelmesine dikkat etmek benim için daha önemli günün sonunda.
Hımm. Hımm. A. Hı hı. Anladım. Yani, aslında, eee, seni nor hani, her anlamda destekleyecek şekilde devam etmek istiyorsun. Hani, ekstra bir stres olmasını istemiyorsun bu yüzden.
Aynen öyle, evet. Hı hı. Yani aslında bir iş olarak yapmayacağımı söyleyebilirim. Yani, akademik hayatıma daha fazla odaklanacağım. Eee, ö öğrencilik hayatımı da bitirmek üzereyim zaten. Son sömestiririmdeyim. Ona odaklanıp ondan devam edeceğim gibi duruyor.
Anladım. He he. Anladım. Ama yine de hayatında bir eee, hayatının bir parçası olarak devam edecek şu an için. Anladım. Peki, eee, genel anlamda mesela, emm, hani, basketbol oynuyorsun ama aynı zamanda bir basketbol izleyicisi misin? Yani takip ettiğin takımlar var mı? Hani, sevdiğin, özellikle küçüklükten beri takip ettiğin takımlar olabilir.
Aynen öyle, evet. Tabii ki, tabii ki, aynen öyle. Tabii, ben, ııı, ııı, koyu bir Fenerbahçe taraftarıyım. Hatta daha dün daha dün, eee, Fenerbahçe'nin basketbol maçındaydık. EuroLeague diye bir Avrupa Ligi var. Bu basketbolun, eee, en üst seviyesi ligi, iii, Avrupa için. Eee, o orada, işte, Fenerbahçe'nin, iii, bir İsrail takımıyla maçı vardı. O, işte, savaş olaylarından dolayı, eee, ev sahibi takımlar maçlarını, böyle, tarafsız bir sahada oynaması gerekiyor. Eee, onun için de Fenerbahçe Almanya'yı seçmişti. Biz de, eee, hemen koşa koşa gittik.
O! Evet. He he. Hı hı. A! Hı hı. <chuckles> Anladım, çok iyi denk gelmiş aslında. Yani, o zaman, eee, sadece televizyondan vs. değil, canlı da izlemeyi tercih ediyorsun.
Aynen öyle. Tabii ki, fırsat olduğunca çünkü aslında izlemek bir yandan ö öğrenmeye de yardımcı oluyor. Hani, onlar bu stres yönetiminden bile bahsedebiliriz aslında sahada nasıl duruyorlar? Nelere dikkat ediyorlar? Çünkü mesela bir serbest serbest atıştan bahsedeyim. Orada pota arkası tribünü, o serbest atış sırasında oyuncunun dikkatini dağıtmak için her türlü şeyi yapıyor yani. Atkı atkı sallayandan mı dersin, eee, flaş tutanına mı dersin, bu gibi şeyler gerçekten, eee, aslında o oyuncunun stres yönetimini ne kadar iyi yaptığını, kendini aslında, eee, zihinsel olarak ne kadar iyi eğittiğini de, eee, gözler önüne seriyor.
Evet. Evet. Hı hı. Evet, çok büyük bir baskı var. Hı hı. Doğru, kesinlikle, yani, eee, normalde bir seyirci belki bunun çok fazla farkına varmayabilir ama sen bir de, eee, yani, bunu bizzat kendin de yaşadığın için, hani, maçı izlerken her anlamda her şeye odaklanıyorsundur muhtemelen. Anladım.
Evet, aynen öyle. Aynen öyle. Tabii, o se eee, özellikle rakip mesela atak yaparken, eee, bu ayakları yere vurmalar, bütün stat sallanıyor hâliyle. Herkes aynı anda vurduğu zaman o frekans değişiyor. Oyuncular da hâliyle etkileniyor bundan ve gerçekten çok güzel hissiyatlar oluşuyor.
He he. <chuckles> Doğru, Yani, aslında, eee, seyirci olarak da bu şekilde takip etmen, hani, eee, farklı şeylere de odaklanabilmen adına gerçekten, eee, mantıklı. Peki, emm, hani, sonuçta seni etkilediğinden bahsettik. Yani, eee, her anlamda olumlu şekilde, eee, ama özellikle mesela, eee, şimdi son 2 yıldır başladığından beri, eee, dikkat ettiğin başka şeyler var mı? Yani, sonuçta bu, eee, hobiyi de devam ettirebilmek adına yani beslenme olabilir, genel anlamda daha disiplinli olmak olabilir. Hani, dikkat ettiğin günlük rutininde şeyler var mı?
Kesinlikle. Tabii, hı hı. Aynen öyle, hı hı. Tabii ki, olmaz mı hani? Sonuçta basketbola vakit ayırabilmek için, eee, hayatını da planlaman gerekiyor. Hani, günün sonunda, hani, mesela akşam antrenmanın varsa gün içisi gün gün içerisinde derslerim de var ve onlara da vakit ayırmam gerekiyor. O yüzden gün planlaması sabah erken kalkmak, kahvaltıdır, akşam yemeğidir, öğle yemeğidir. Bunlar hep planlı ve programlı olması gerekiyor. Yoksa günün sonunda, eee, bir şeyler aksamaya başlıyor ve bu aksaklıklar ardı arkası kesilmeyecek boyuta da ulaşabiliyor, yani, gün içerisinde. Ondan dolayı, hani, genelde, eee, saat 8.00-8.30 gibi, böyle, kahvaltımı ederim. Kahvaltıda genelde, böyle, proteindir, karbonhidrattır, yağdır, o açıdan zengin olacak şekilde beslenmeye çalışırım. Yani yumurta olur, belki varsa bir avokado ya da zeytin olabilir, eee birkaç dil birkaç dilim ekmek olabilir. Peynir, domates, salatalık derken öyle bir kahvaltı yaparım genelde. Öğle yemekleri, hani, biraz geçiştirme gibi olabiliyor bazen, hani, belki bir protein müsli yiyebiliyorum ya da, işte, ııı, bir p eee, protein bar yiyebiliyorum. O gibi şeylerle geçiştiriyorum genelde. Akşam yemeklerim biraz daha büy büyük boyutlu oluyor. İşte, tavuk olabilir, et olabilir, yanına pilav ya da makarna olabilir ya da patates olabilir. Yoğurt genelde oluyor, ayran oluyor. Biraz Türk kültürünün de aslında şeylerini esin esintilerini yemeklerimde görebilirsin rahatça. <chuckles>
Evet. Hı hı. Evet. Doğru. Hı hı. Tamam. Hı hı. Evet. Hı hı. Tamam. Hı hı. Evet. Hı hı. <chuckles> Anladım, yani, aslında daha dengeli beslenmeye çalışıyorsun, yeterince protein almaya çalışıyorsun. Eee, ve genel anlamda bir zaten uyku vs. düzeni de olduğu için zaten sıkıntı olmuyordur muhtemelen.
Aynen öyle. Tabii, tabii. Hı hı. Uyku kesinlikle dediğin gibi çok önemli, yani, 8 saat almaya çalışıyorum ve gece uykusu, hani, böyle, 23.00'le saat 4.00 arası kesinlikle o saatlerde uyuyor olmak çok önemli bence.
Ha ha. Anladım. Yani aslında hayatını her anlamda olumlu şekilde etkilemiş sanırım şu ana kadar, hı hı, gerçekten, eee, çok iyi. Peki, eee, var mı özellikle aklına gelen mesela, hani, son 2 yıl iç içinden bahsettik genelde. Eee, böyle unutamadığın herhangi bir an, yani, bir maçtan olabilir ya da başka bir, eee, antrenmandan olabilir herhangi bir şey var mı? Hani, şöyle bir şey olmuştu, işte, çok etkileyiciydi ya da çok komikti vs. gibi hani.
Tabii, mümkün olduğunca. Hı hı. Hı hı. Olur. Tabii. <chuckles> Valla son maçı maçtan biraz bahsedebilirim. 77-76 kazandık ama, hani, maç içerisinde birazcık, eee, gergin geçti maç, hani, fiziksel temasları olsun. Hani, rakip genelde, bizim evimizdeydi maç bu arada ve ama buna rağmen, hani, rakip genelde maçı önde götürdü. Son periyoda kadar hatta. Son periyotta, eee, 5 sayı önde önde girdiler. Biz birazcık daha gaza bastık. Eee, onların biraz sinirleriyle oynamaya çalıştık aslında fiziksel temaslarla. Eee, o os oy sinirle oynama anında bir tanesi, eee, bizim tuzağımıza düştü ve hakeme, eee, başka bir dilde küfür etti. Hakem de ona, aynen öyle, teknik faul verdi. Orada bir serbest atıştı. Bir anda ritmin bizim elimize geçmesi, birkaç hücum arka arkaya sayı bulmak derken 4 sayı öne geçtik. Ondan sonrasında, işte, eee, 2 dakika, yo yok 2 dakika değil, 30 saniye kala onlar, işte, farkı yine 2'ye ya da 1'e indirdiler. Sonra, işte, biz rebound'ı aldık. Ben topu tuttum. Eee, sonra faul yaptılar. Yine serbest atışlar, kenardan başlamalar derken, eee, son i i iki saniye kala top onlardaydı. Eee, basketbolda, hani, futboldaki gibi taç, iii, topu dışarıdan başlatırken hareket etme lüksünüz yok. Olduğunuz yerden başlatmanız gerekiyor. Rakip sanırım bunu unuttu bir anlığına oyunun, eee, telaşıyla ve hareket etti. Sonra o top onlar topu topu onlar başlatacakken bir top bir anda bize geçti. Biz mutluluktan havalara uçuyoruz tabii. Sonra topu hemen başlattık. Kazandık maçı. Öyle, bayağı güzel olmuştu yani aslında. Bir o yana bir bu yana geçti maç. O yüzden gerçekten çok zevkli ve aslında stres dolu bir maçtı, diyebilirim.
O! <chuckles> He. Evet. He he. <chuckles> Evet. O! Ha ha. O! Evet. <chuckles> Hı hı. Evet. Doğru. Hı hı. A! Hadi ya. <laughs> O! <chuckles> Yani, öyle, gerçekten, hani, bayağı şeyler olmuş aslında ama tebrik ederim. Yani, eee, sonuç olarak kazanmışsınız. Ama dediğin gibi gerçekten, yani, basketbol çok fazla strateji içeriyor. Yani, pes etmemen lazım. Her an her şey değişebilir. Hani, futbol biraz daha gidişat aslında gösteriyor her şeyi ama, eee, basketbolda herhangi bir hareket gerçekten her şeyi değiştirebiliyor senin de dediğin gibi.
Aynen öyle, evet. Teşekkür ederim. <chuckles> Gerçekten öyle. Aynen öyle, evet. Aynen öyle, bir anda değişebiliyor her şey.
Kesinlikle, yani, o anlamda gerçekten, emm, çok dikkatli olunması gereken bir spor diyebiliriz, değil mi?
Kesinlikle.
Anladım. Emm, çok keyifli bir sohbetti. Yani, gerçekten basketbola dair her şeye değinmiş olduk. Eee, çok zevkliydi, teşekkür ederim.
Benim için de aynı şekilde. <chuckles> <chuckles> Rica ederim, ne demek. Sen de çok güzel sorular sordun. Çok teşekkür ederim. Kendine çok iyi bak.
<chuckles> Görüşmek üzere.